Verdade, viu.
Só você sabe, né, o que quanto você ralou. Só você sabe, <laughs> né?
Ah, com certeza, né. E eu já li tanto sobre crença limitante, né, que a gente cria ali, na no principalmente na nossa infância e e que é difícil mesmo a gente, assim, né, e esquecer da noite para o dia e que às vezes se você não estiver, assim, muito presente, muito atento, a gente acaba dando vozes a essa olha, outra coisa que aconteceu comigo, por exemplo, agora eu queria fazer minha unha em gel, sabe? Eu não sou muito vaidosa e e aí eu falei: "Nossa, acho que eu vou fazer uma unha em gel agora para o para o Natal". Você acredita que eu marquei com a menina e depois um dia antes eu desmarquei? <laughs> Pela mes pelo mesmo motivo, tipo assim, por que que eu não posso me permitir fazer uma unha em gel que custa 80 €? Sabe? Porque eu fico pensando: "Ah, é um dinheiro inútil, eu podia estar usando esse dinheiro pra outra coisa, mandar pra minha família". Eu fico pensando isso.
Exatamente, é do passado. Uhum. Porque achou caro, se sentiu em culpa. Mulher, se ame! Cadê essa Poderia, sim, sabe, com certeza. Mas aí você vê, por exemplo Será que você se sentiria melhor se, por exemplo: "Ah, a minha unha eu vou procurar uma outra aqui m mais barato e aí eu posso mandar um dinheirinho pra minha família, só como presente de Natal". Enfim, ou você não faz e manda mesmo o dinheiro pra sua família, mas coloca a sua mente em paz, mas não com aquela mentalidade, né, de obrigação: "Eu preciso tentar ali", né, eh, como se diz, "Ta tapar o buraco, né, com eles, do fato que eu posso me permitir outras coisas, que eu vou ter uma ceia farta, que eu posso comprar minha minha o que eu quiser, vou comprar o meu presente com o que eu quiser". Se fizer você se sentir melhor mandar um dinheirinho pra alguém, que problema tem? Manda.
Uhum.
Ainda te digo mais: manda o dinheiro e faz sua unha. <laughs>
<laughs> Olha, eu vou seguir seu conselho, viu. Muito obrigada por ter ouvido aí um pouco do meu desabafo. E e com certeza vou aplicar aí seus conselhos, porque a gente merece, né? Trabalho tanto, é justo que eu também possa gozar do que eu construí.
É, menina, olha, só se vive uma vez. Só se vive uma vez, eu <laughs> é o Mas ah, se ama, menina, faz injeção no rosto. Faz tudo o que você quiser, viu. <laughs> Tchau, tchau.
Muito obrigada.